يعني حاسس إن أنا هامشي نفس الطريق اللي أنا مشيته آه، آآ، هافضل برضه و و وstill إلى الآن يعني، أنا باحاول بقدر الإمكان برضه أعمل اللي أنا شايفه مريح بالنسبة لي، تمام، آآ ومش مريح لغيري، لأن دايمًا الحاجات اللي بتبقى مريحة لأي حد غيري باعرف إن هي مش ليّا، ما ينفَعش إن أنا أ مش هتريحني، آآ. امم، ب ب ب ب آه، فدايمًا باقيِّمها من من هذا المنطلَق يعني. إلا بقى طبعًا الناس اللي أنا عارِف إن دماغها شبهي أوي، أوي، أوي، فساعتها بابقى عارِف إن إن إحنا الاتنين هنبقى زي بعض، فلو حاجة ريَّحته أكيد هتريحني أنا كمان، لكن آآ
فاهم؟ إمم. معقولة! يا سلام! <chuckles> بس، لكن هو لو حد بيقدّم لك نصيحة مثلًا أو كده ما بتتقبَّلهاش، والّا أنتَ بتشوف بس هو الر ال الشخص دوّة قريب مني أو خايِف عليّا، فأنا ممكن أتقبَّلها؟ يعني عايِز أفهَم برضه.
آه. إمم، إمم. باتقبَّلها، باتقبَّلها، ولكن بتبقى النصيحة أصلًا آآ، م م يعني النصيحة أو هو بينصَحني بحاجة أنا شايِف إن الحاجة دي أصلًا ما تلزَمنيش، يعني، آآ، حد ي ينصَحني مثلًا با بالوظيفة الثابِتة أو الاستقرار المادي مثلًا، فأنا شايِف إن أنا مثلًا في مرحلة دلوقتي مش عايِز استقرار مادي، أنا عايِز أكون باجرّب حاجات جديدة لحد أمّا ألاقي حاجة أنا حابِبها. فهي أصلًا، <tsk> أنتَ تنصَحني بحاجة أنا مش عايزها دلوقتي، أو مش مش حاسس إن هو وقتها، أنا مش ملتزم مثلًا بحاجة أو متجوّز أو أو عندي حاجة، لأ أنا عايِز دل بالضبط.
إمم. تمام. إمم. مش مسؤول عن حاجة أو بتاع، أنتَ بتدوَّر بس على نفسَك، بتدوَّر على شغفك أو أنتَ بتحب إيه وعايِز تمشي أو تكمّل في طريق إيه. طيب لو أنتَ بقى هتنصح حد إنه هو آآ، يغامر، ياخُد نفس الخطوات بتاعتك إن هو يغامر، والَّا آآ، إنه هو يفضل مستقر وكده، آآ، تنصَحه إن هو ياخُد الخطوات اللي أنتَ مشيت فيها دي، والّا يستقر وي وأنتَ مش زيِّك يعني اللي هو مش شبهَك، ما ما فيش حد هيبقى شبهَك، والّا لأ، و <chuckles> ماشي، تمام. <chuckles>
دي دي حقيقة. بالضبط. إمم. إمم، إمم. ماشي. إمم إمم، أكيد آه. آآ، آآ، لأ، لأ مش قصدي، مش قصدي كده، <laughs> آآ، هانصحه إن هو طبعًا طبعًا يكون بيدوَّر على شغَفه، وحلو جدًا إن أنتَ تدوَّر على شغفك، ولكن آآ، م ما ما ما تعملش زيِّي، وما ت ما تنُطَّش من المركب وهي ماشية، لأ، أنتَ حاول تدوَّر على شغفك أثناء وجودك في المركب، ولمّا تلاقي بقى ال الشغَف ده ممكن ساعتها تبقى ترُوح له، ما إنّما ما ما تبيعش الدنيا كده مرَّة واحدة وتقول أنا هارُوح أدوَّر على شغفي. لأن الموضوع ده استهلكني ذهنيًا كتير جدًا وخد مني وقت طويل جدًا ضيَّعته يعني.
ماشي. تمام. اهم. اهم، فهمتك، دي نصيحة حلوة جدًا، وعايِز أشكُرك الصراحة، ومبسوط اللي أنا اتكلَّمت معاك.
إمم.

مضبوط. قُل لي بقى
أنا أول ما اتخرجت من الكلية بتاعتي، آآ، كلية هندسة، اشتغلت مهندس صيانة في مكان، آآ، آآ، كان بمرتب ثابت، مواعيد ثابتة، وظيفتك أنت عارف هتعمل فيها إيه كويس، الناس اللي معاك لو احتجت حاجة هيساعدوك، والناس كويسين جدًا، وداعمين جدًا، والمديرين كويسين، وكل شيء يعني زي ما بيقولوا كده أي حد يتمناه بالضبط.
إمم، ما شاء الله. إمم. تمام. عَشَرة على عَشَرة <laughs> تمام. إمم، وإيه اللي حصل بقى؟
ولكن أنا زي ما باقول لك كده شخصيتي الغريبة شوية، بتخليني، آآ، ما باحبش الشغل اللي هو إيه، الروتيني وما باحبش أتعوِّد على حاجة، باحب دايمًا أعمل حاجات جديدة، ف فده كان ح محسسني بإزعاج.
إمم.
يعني، عايز أقول لك من من الأسباب يعني أول يوم دخلت فيه الشغل ده، ف باتعرّف يعني على الناس في المكتب، وكده
تمام، يعني
فباسأل المهندس جوّه، فباقول له: "بقى لك قد إيه هنا؟" فقال لي: "9 سنين."
أيوه، قال لك إيه؟ ياه!
آه، ف بالضبط، باسأل واحد تاني، قال لي: "8 سنين"، ف قُلت لهم: "يا جماعة ثواني، أنتم بقى لكم- بجد- العُمْر ده هنا!"، قالوا لي: "آه والله." قُلت لهم
ده عُمْر. <chuckles> إيه الأرقام دي! <giggles> في نفْس المكان. <giggles>
في نفْس المكان، وبيعملوا نفْس الوظيفة اللي أنا باعملها، وأنا لسه جاي النهارده.
يا لهوي! <chuckles> وأنت زهقت من أول يوم أصلًا؟ <chuckles>
فاهم قصدي؟ أنا من أول يوم شُفت إن أنا ما أقدرش أكمل كده سنة واحدة على بعضها، أنتم بقى لكم 9 سنين قاعدين هنا! آآ، طبعًا ده يعني شيء حسسني بالإحباط جدًا، إن أنا يعني زي ما تقول المكان شوية ما كانش فيه بقى التدرج الوظيفي، وما ف كانش في إن أنت هينفع، آآ، تتنقل بقى لمكان أعلى فأعلى فأعلى، والكلام ده، لأ، هو الوضع روتيني، الوضع هيفضل زي ما هو كده، آآ، هتتحول أكنك مثلًا موظف مثلًا شغل حكومي روتيني جدًا.
ياه! دي حاجة إمم. تمام.

اهم، يعني اللي هو حسيت اللي هو هتبقى مَلل، ومش هتعمل حاجة جديدة يعني، وي وم مش طريقك اللي أنت عايز كل يوم Action وكل حاجة كده إيه <tsk> يبقى فيها جديد، طيب أنت بقى، هل خدت الخطوة اللي أنت تسيبه بسرعة، والَّا استحملت كام شهر كده وبعد كده غيَّرت الشُغل؟
بعدها بالضبط. بالضبط. إمم، إمم. يعني استحملت كتير جدًا، استحملت تقريبًا، آآ، 45 يوم والّا حاجة ف <giggles>
<chuckles> ويعني بالنسبة لك 45 يوم دي <laughs> حاجة كبيرة <laughs>
<giggles> بالضبط حاجة كبيرة جدًا يعني، <giggles> وقررت إن أنا أسيب الشغل ده؛ علشان أنطلق للمجهول، سِبته كمان من غير بقى ما أشوف شغل غيره، من غير ما ما أعرف
<chuckles> ياه! أخدت مخاطر كده يعني، ده ده حاجة كده صعبة جدًا! أنت خدت كده الخطوة ديّة طيب م ما فكرتش لحظة اللي هو طَب أنا هالاقي شغل تاني والّا لأ، والّا أنت يا دوبك اللي هو ما لقيتش شغفك، فخلاص مش بلاها الشُغل وخلاص؟
بالضبط. أكيد. إمم، آآ، هو أنا ما ما لقيتش اللي أنا محتاجه، ما لقيتش ال ال الإحساس بال بالتغيير والإحساس بالتطوير وكل الكلام ده، في لحظتها كده حسيت إن أنا مش مرتاح مع إن ن هي دي منطقة راحة خلّي بالك يعني، أنا باقول لك كل شيء موجود، آآ، م م م إيه، مُبرمَج أو مُسستَم على إن هو يبقى مُرِيح.
تمام. آه، ما الفكرة كلها، آه. ما هي الفكرة كلها اللي أنت حد 8 سنين وحد 9 سنين، ده ده استقرار، فأنت بالنسبة لك إن الاستقرار دي حاجة غريبة <chuckles>
ماشي؟ بالضبط. ده ده آه خلاص. أيوه، أيوه هُم هُم اتجوّزوا خلاص وخلّفوا، وكمان بقى نقلوا حياتهم قريبة من الشُغل وبقت هي دي منطقة الراحة لكل الناس اللي موجودة. فهو بقى
إمم. وشوية شوية يجيبوا عيالهم ويشتغلوا معاهم <giggles>
بالضبط آه، ف ده طبعًا يعني كان مختلف عن شخصيتي شوية فسِبت الشُغل وقررت بقى أنطلق إلي المجهول وأنا بقى ه هاشوف بقى أنا عايز أعمل إيه، أنا عايز أجرّب حاجات جديدة. وبدأت بالفعل أعمل كده.
إمم. تمام.